Oh, gitu. Oke, terus kalau Kakak ini, apa sih yang membuat Kakak di komunitas Kakak, eee, di komunitas yang, ini, yang Kakak sekarang, itu yang, pi paling bikin Kakak suka, apanya gitu? Pasti ada be hal-hal unik kan? Mhm.
Mhm. Mmm. Jadi heeh, karena banyak banget komunitas ya, eee, terus udah kayak yang join banyak itu, kayak komunitas ibu-ibu gitu, terus kayak komunitas gym, kayaknya lebih kayak enjoy tu, kayak, eee, komunitas dari suami yang ini gitu, kayaknya orang-orang mi militer ini tuh, kayak lebih apa adanya gitu loh. Eee, jadi kek enggak ada jaim gitu, karena kalau ikut kek yang komunitas gym gitu, mmm, jatuhnya kalo ketemu, <chuckles> jadinya ngerumpi, gitu, termasuk juga kayak komunitas heeh kan, komunitas ibu-ibu kalau kita ketemu, ngomongin apa sih, gitu. Jadi kayak lebih heeh, enggak sreg aja gitu dengan pembicaraannya. Nah kalau misalkan, pembi sama komunitas suami tu lebih kayak yang ngobrolin, mmm, government, kayak pemerintahan, terus kerjaan mereka pas di medan perang, kayak lucu-lucu, cerita sedih-sedih, jadi kayak lebih seru gitu loh. Yang aku suka kayak gitu. Heeh.
Mhm. Oh. <chuckles> Oh. Oh gitu. Oh gitu. Jadi malah nambah pengalaman atau menambah wawasan ya, ketika di komunitasnya suami ya.
Iy Heeh, terus lebih, kayak ke kayak kita ada tradisi yang, kalau misalkan kita ketemuan itu, eee, biasanya kita kayak bawa ma makan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tuan rumah paling hanya menyediakan 1 atau 3 macam gitu, terus nanti bagi deh, ada yang bawa kayak side, yang, eee, bawa kayak side dish gitu, ada yang bawa kayak makanan utama, ada yang bawa dessert gitu, terus kita juga wajib bawa kayak kursi lipat sendiri-sendiri gitu loh.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh gitu? Jadi tuan rumah tidak menyediakan kursi ya, berarti kita, eee, Kakak sendiri oh oh, oke oke.
Heeh. Nggak nggak nggak repot. Heeh. Jadi kayak tuan rumah itu enjoy banget gitu, jadi mereka kayak cuman ma masak 2 macem gitu, udah. <chuckles>
Mhm. Oh, oke, tapi porsinya nggak banyak ya? Atau banyak? Walaupun cuma 2 mmm? Karena sudah banyak
Nggak banyak. Jadi lebih kayak heeh, kita lebih kayak lihat berapa orang yang akan datang gitu, terus nanti kita bawa, secia eee, setiap pasangan akan bawa sekitar 1 atau 2 makanan, nanti kalau dikumpulin kan, jadinya kayak banyak gitu kan, banyak pilihan gitu.
Mhm.

Ada dulu, cuman hanya untuk kayak yang satud eee, 1 tahunan. Pokoke 1,5 tahun, pokoknya enggak ada 2 tahun lah. Terus ikut komunitasnya, cuman ya itu tadi, eee, beda komunitas itu kayak beda tradisi aja, gitu. Jadi, susah cari yang kayak ada kliknya, gitu, loh.
Hmm.
Jadi, lebih ke klik yang kes ke suami yang sekarang, jadi min kek min kita minta kayak mutasi gitu buat balik ke buat balik kota ke kota semula gitu, Kak.
Kalo Oh, bisa ya begitu ya, Kak, ya, bisa oh, kenapa kalau yang dulu, Kak?
Bisa, mhm.
Perbedaannya yang sekarang.
Mmm, mungkin kar karena, yang sekarang ini, kota kecil, ya, jadi kayak lebih, kit kayaknya di mana-mana Kak, kota kecil itu kayak yang lebih kekeluargaannya lebih terasa, eee, lebih kuat, gitu, ya, dibanding dulu kalo, eee, dulu kan di kek kota besar gitu jadi kayak orangnya lebih kek cuek gitu, loh.
Mhm.
Jadi kayak bedanya cuman di situ sih, jadi kayak kita jadi kayak nggak nyaman.
Oh.
<chuckles>
Oh, bulat, sama juga ya, kalau, ya misalnya k ibaratnya, di kota dan di kampung gitu, ya, ibaratnya, ya. Kalau di, eee, apa, kota dan di kabupaten, oke oke, tapi menarik juga nih, pengalaman Kakak tentang komunitas apa tadi yang suami ya, Kak, ya. Sebenarnya komunitas Kakak banyak ya, padahal komunitas Kakak juga banyak ya, nggak cuma ini, nggak cuma, apa namanya, nggak cuma punya, suami ya, gitu.
Lebih di situ, sama di mana pun. Mhm, mhm mhm, iya, benar. Oh, iya. Mhm. Eee, militer, heeh. <tsk> Heeh, banyak. Mhm.
Tapi, kalau yang selain dari suami juga masih ikut sampai sekarang Kak, selain komunitas dari suami?
Masih ikut, cuman lebih kayak kalau misalkan ada event, eee, aku ikut. Cuman kalau misalkan kayak ada wak kalau harus potluck, atau kayak yang pokoknya intinya kayak ada waktu buat ngerumpi, itu kayaknya aku lebih ke yang nanti dululah, kek kasih kek kasih alasan buat gak datang, gitu.
Oh, berarti kalau dari momen-momen aja baru ikut, ya, Kak, ya, oke. Baik, terima kasih, loh, Kak, untuk obrolannya hari ini, menarik loh, untuk komunitas, apalagi, eee, perbedaan ya, Kakak sudah di 2 negara, ibaratnya 2 negara, bisa bisa apa ya namanya, bisa berbagi pengalamannya. Makasih, Kak.
Mhm, benar. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Betul, sama-sama, sampai jumpa lagi.